Mh-mh. Okay, oka Meglio così, perché ripeto con gli ostelli, ripeto, non penso non non ne voglio vedere per un po' dopo quell'esperienz
Insomma che importa qua Ma io guarda feci una cosa del genere in Irlanda, e anch'io chiusi totalmente.
Mh. Mh. Ah, sì?
Sì p a ven Sì, mi ricordavo avevo tipo 22 anni, 20 an Dissi, uhm: "Mai più, mai più lo"
Ah-ah. Davvero ti scioccò così tanto?
Sì. Sì. <chuckles> Sono ancora scioccata.
<chuckles> Aiu <chuckles> Addirittu <chuckles>